Ma, ehm, da quel punto di vista non ho problemi, perché ad esempio, mhmm, non era la mia vicina, ma era la vicina di casa di mia suocera, quindi l l io ci andavo tutti i giorni a casa di mia suocera, quindi, mhmm, era come se fosse una vicina anche per me in senso lato. Avevamo questa famiglia di egiziani con dei bambini piccoli, e ti dico che anzi, la vicinanza e la presenza di questa famiglia è stata anche un moto di allegria per mia suocera, perché erano questi bimbi piccoli che si incontravano magari
Mh. Mh-mh. Certo, eh certo, la vedevi tutti i gio Ah-ah. Mh. Ah, che bell mh. Eh, un po' di vociare c'era, certo.
Sì, e devo dire che ma io valuto le singole persone come si comportano e soprattutto n quando si parla di vicini, al di là di chi sei, da dove provieni, ma sono l'educazione che hai, se inizi a far rumore di notte, di giorno e urli e e mi disturbi, che tu sia italiano o altro, mi dai noia. Se invece hai rispetto delle persone che ti vivono accanto su quello non abbiamo nessun problem
Mh-mh. Ah, certo. Indubbiame eh, certo. Okay. No, sai, la la domanda era più ve ver verteva di più sull'iniziare diciamo la conoscenza, non tanto eh.
Iniziare, ma, secondo me c'è sempre il saluto e a me è capitato anche in quel caso di chiedere del, uhm, parti magari dai bambini o e poi di chiedergli anche: "Ma da dove venite?" Uhm: "Dove vanno a scuola i bambini? Da dove sono nati? Qui, oppure" e lì loro si sciolgono, ecco, vedono che non c'è una resistenza e a quel punto, anzi m magari so' più calorosi di noi in alcune dinamiche, se non vengono da un'altra città, è più facile.
Mh. Ah-ah. Eh. Mh-mh. <chuckles> Senti una cosa, e tu la useresti immaginati adesso s sei in questa situazio però immaginati di essere in un altro ulteriore palazzo dove sei la prim cioè m sei l'ultimo arrivato, uguale. La useresti una strategia del tipo andar i a suonare a a a quella al tuo v alla tua vicina per chiedergli 2 uova, semplicemente per cominciare ad avere una una una relazione comunque amicale o qualsiasi tipo?
Sì. Ma, io più che chiedere le uova in quei senso magari mi suonerei e darei una una tortina, ecco quello sì, così. Non chiedere subito, ma dare poi sì, penso che sia un buon inizio per costruire poi la fiducia. Sì, forse sì.
La farina. Ah, okay. Faresti questa tipologia, ah, okay. Anziché chiedere ma dare. Ah, okay, io <chuckles> Meglio. Sono son d'accordo. Okay, okay. Senti, grazie di questa amabile chiacchierata, ehm, mi hai fatto conoscere il tuo punto di vista su questo argomento che sicuramente riguarda molti. Ehm, spero che potrai dare altre indicazioni, anche in futuro.